Oke, kalau, eee, sebetulnya semuanya ya, yang mempengaruhi iya, kombinasi semuanya contohnya gini lah, kalau misalnya kita lagi sedang tidak bersyukur gitu ya, terus tiba-tiba, mmm, kita ke pegunungan gitu, dan lihat betapa ternyata, eee, Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya tuh memang benar-benar sempurna dan harus kita syukuri, gitu loh, dengan adanya napas, apa namanya, kita hirup udara segar gitu ya, dengan secara gratis gitu ya, terus juga dihamparkan tuh, eee, misalnya, mmm, lahan yang, eee, luas gitu, itu ngurangin stres sekali ternyata, "Wah, ini kita kecil sekali," gitu. Ternyata masalah yang kita hadapi itu tidak sebesar ciptaan yang, eee, di atas gitu ciptaan Tuhan, gitu biasanya.
Oh, kombinasi semuanya, ya. Betul. Iya, betul. Setuju banget, iya. Jadi bis eee, sedikit banyak bisa atau malah banyak ya, bisa ngembaliin, eee, perasaan seorang manusia ke dasarnya lagi, gitu loh ya, jadinya, heeh. Jadi, bahwa kita, eee, lebih membangkitkan rasa syukur kita terhadap apa yang sudah disediakan untuk kita gitu ya, Kak, ya.
Oh, iya, betul betul, kayak Iya, setuju. Jadi kayak contohnya juga kayak kalau misalnya kita ke pedu ke pegunungan ya, terus tiba-tiba hujan gitu ya, itu kan bau tanahnya tuh asik, gitu. <laughs> Heeh, mhm, dan itu kadang-kadang kita enggak rasain. Nah, sebetulnya nih ya, sebetulnya kalaupun di rumah, itu kita masih bisa juga loh ngerasain hal tersebut, gitu. Nah, cuman kan kadang-kadang kita butuh situasi yang, mmm, berbeda, gitu iya, sama mendukung juga. Nah, contohnya gini deh, kalau misalnya kita, eee, budget-nya lagi nggak ada gitu, sebetulnya, kayak misalnya kita jalan-jalan di taman kota atau taman yang ada di sekitar, eee, rumah kita sebetulnya juga sama tuh, misalnya sore-sore hari yang ketika udaranya udah lumayan, eee, enggak terlalu panas, gitu ya. Heeh, karena kalau panas tuh biasanya, eee, beda sih ya sensasinya ya, eee, apa nggak nggak bisa healing, gitu.
Ah, bener, aduh, aduh, bener deh, Kak, ngingetin banget. <chuckles> Iya. Lebih mendukung. <laughs> Iya. Oh, iya, bener. Bersih, ya, iya, benar benar. Iya, benar, apalagi betul, apalagi sekarang taman-taman kota juga sudah cantik, sudah sangat terawat, gitu ya. Jadi, eee, ini untuk, eee, jalan pintas banget buat yang lagi, eee, budgetnya enggak enggak luas, gitu kan jadi bisa ke situ. Nah, kalau di kotanya itu, sebenarnya, eee, kota di kota kan cukup padat tuh ya, Kak, ya. Nah, e dalam keseharian yang enggak enggak ngambil waktu akhir pekan, gitu, tapi kita butuh banget untuk bisa me-refresh, eee, atau menyegarkan kembali mental kita, ada nggak sih, Kak, tips-tips langkah kecil apa yang bisa kita ambil gitu, atau bisa kita lakukan di tengah-tengah atau dijeda-jeda eee rutinitas kita sehari-hari?
Iya. Betul, betul. Iya. Mhm mhm. Mhm. Betul.

Kak, kesehatan mental itu kan nggak kalah penting ya, dengan kesehatan jasmani, gitu ya. Nah, pernah nggak sih Kakak punya pengalaman, alam sekitar Kakak itu bener-bener membantu kesehatan mental diri sendiri, gitu?
Setuju. Hmm. Mmm oke siap. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ini ya, kesehatan mental itu, memang jadi prioritas ya. Jadi, dulu kalau dulu mungkin orang akan cenderung malu gitu loh kalau untuk, bicara kesehatan mental iya, tapi sekarang ini, kayaknya sudah mulai terbuka, karena mungkin, mmm, komunikasi atau misalnya informasi itu sudah banyak beredar, secara cepat ya, entah itu di media sosial, internet.
Iya. Membicarakannya ini, betul, iya. Mhm, mmm. Tinggal klik dapat, tinggal klik dapat gitu ya?
Betul, iya setuju gitu loh. Nah, kan banyak nih ya, orang-orang yang, eee, sering, eee, memberikan informasi kepada orang-orang, misalnya lewat Instagram, atau lewat statusnya mereka, "Wah aku lagi healing nih, lagi jalan-jalan kemana," bla bla bla.
Oh iya, benar sering tuh lihat tuh. Iya iya. <chuckles>
Ya, <chuckles> jadi, eee, menurut aku memang, eee, salah satu cara untuk mengeluarkan atau, mengurangi, eee, stres ya, atau, kita bisa menaikkan kesehatan mental kita itu, ya kita ke alam gitu. Dan
Balik lagi ke alam ya?
Iya balik lagi ke alam, karena memang banyak, eee, penelitian yang membuktikan bahwa memang alam ini bisa membantu untuk merelaksasi, eee, organ-organ yang ada di, eee, dalam tubuh kita sendiri, gitu.
<tsk> Oh, oke menarik banget. Nah, ini untuk, eee, cerita pengalaman sendiri, kira-kira ada nggak yang paling berkesan, dan benar-benar ngerasain, alam itu kayaknya ngebantu aku banget nih buat kesehatan mental, mungkin saat itu, Kakak lagi nggak mood atau memang lagi nggak mo ada motivasi tapi pas, eee, kembali ke alam itu, e kerasa banget itu bangkit lagi. Nah itu, pernah nggak sih ada, pengalaman kayak gitu? Dan, di mana gitu kalau kira-kira, eee, pernah ada.
Mmm. Mhm. Oke. Pasti pernah ya tiap orang tuh pasti akan mengalami, eee, stuck e atau misalnya ketika punya masalah dia nggak punya, solusi ya, atau misalnya ngerasa, "Aduh, ruwet banget nih," gitu, eee, apa, e yang dilihat ini-ini aja, gitu loh. Nah, eee, saya sih biasanya yang saya lakukan itu sih, eee, jalan ke pegunungan ya. Eee, jadi ya, gitu, entah saya, e pulang hari, atau biasanya nginep juga gitu, nginep semalaman, entah itu di glamping ataupun di, eee, kemah yang agak sederhana misalnya kalau budgetnya lagi terbatas nih, gitu. <chuckles>
Betul. Betul, setuju. Benar benar. Iya. Oh wow, oke. Nah Kak oke. Duh seru banget. Kalau gitu sendirian atau Kakak ada teman, bareng-bareng?